Kayın aileleriyle, yani kayınpederle, kayınvalideyle ilişkileri sağlıklı tutmanın yolu ne sence?
Bence nerede duracağını bilmek. <chuckles>
<chuckles> Güzel, yani peki bö şöyle bir, yani, dürüst olalım bu, eee, kayın pa eee, ke peder, kayınvalide, eee, ne çağrıştırıyor sana tam olarak bu kelimeler?
<chuckles> I hı. Yani şöyle, ben, eee, henüz bir evlilik deneyimlemedim ama, aaa, uzun süreli ilişkilerim çok oldu ve hep beraber yaşadığımız ilişkilerimiz, hani, eee, <chuckles> hep beraber derken, onlarla da yaşadığım bir dönem oldu aslına bakarsan evet, <chuckles> hep öyle yaşandı. Eee, hani evliliğe hı hı.
Hı hı. He. <laughs> Hem de nasıl Anladım. <chuckles> He, aynı evin içinde miydiniz? Çok uzun zamandır birlikteydiniz ve hani, eee, küçük bir yerde miydiniz? Büyük bir yer miydi? Nasıl böyle, mesela, tam bir betimlersen nasıl anlatırdın?
Evet. Hımm. Ya, şöyle, eee, hep böyle uzun ilişkilerim oldu ve, eee, hep, işte, sevgilimin annesiyle çünkü bir de ben, annesiz büyüdüm, hani, onu tamamlayabileceğim, hayatımdaki ilişki modeli, o olarak düşünüyordum. Hani, sevgilinin annesi olur, o da bana anne olur falan diye düşünüyordum ama öyle olmadığını Evet ama öyle olmadığını gördüm açıkçası zamanla. Emm, değişebiliyor yani, eee, orada aramamak gerekiyormuş. O aslında sevgilinizin, eşinizin annesi hani size, benim onlara farklı <chuckles> anlamlar yüklememden kaynaklanan aşırı bir yakınlık oluşuyordu her defasında.
Hı hı. Hımm. Hımm. Oldukça anlaşılabilir. Hımm. <chuckles> Hımm. <chuckles>